จริง ๆ เราว่าเราชอบทั้ง 2 อย่าง แต่ถ้าถามว่า เอ่อ มันมี จริง ๆ อะ บอกว่าใช้คำว่า 50:50 ได้เลย อย่างถ้าเป็นปลาเผาเนื้อมันก็จะแห้ง อย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าเป็นปลานึ่งเนื้อมันก็จะแบบแฉะ ๆ หน่อย ซึ่งถ้าเป็นเนื้อปลา ที่เป็นเนื้อปลานึ่งปุ๊บอะ มันก็จะต้องเป็นปลากระพงแล้ว เราก็จะไม่ใช้พวกปลานิล อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่ามันจะได้อีก หนึ่ง รสชาติ แต่ถ้าเป็นปลาเผา ใช่ไหมคะ เมนูสุขภาพที่เป็นปลาเผาปุ๊บ เราก็จะเป็นปลาทับทิม หรือไม่ก็เป็นปลานิล แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม ถ้าใช้คำว่านึ่งปุ๊บ เราก็จะเป็นปลากระพงแทนเลยอะค่ะ
อืม ค่ะ อืม อา อือฮึ อ๋อ ค่ะ เข้าใจ อา ค่ะ อืม อ๋อ คือความคาวเนี่ย ต่างกันใช่ไหมคะ? ระหว่างการนึ่งกับการเผาเนี่ยค่ะ ความคาวของปลา อืม
อืม ต่างกันมากเลย ถ้าพูดถึงเรื่องของความคาว นึ่งจะคาวมากกว่า ดังนั้นเนี่ย เวลาที่เป็นปลานึ่งอะ ก็เลยค่อนข้างที่จะ ร เรื่องของความสะอาด หรือล้างต้องแช่น้ำเกลือ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เยอะกว่าปลาเผา เพราะปลาเผามันจะแห้ง แต่ถ้าปลานึ่งปุ๊บอะ มัน ด้วยในตัวของมันน่ะ มันมีน้ำออกมา มันก็ ถ้าเราล้างไม่สะอาด มันก็จะมีกลิ่นคาวปลา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อืม อ๋อ อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการลดความคาวของปลาใช่ไหมคะ? ค่ะ
อืม ใช่ ๆ เราก็ อ เราใช้แบบนี้เลยในการลดเทคนิคอะค่ะ เราใช้เกลือกับน้ำส้มสายชูเนี่ยแหละค่ะ เอาไปล้างเอาไปแช่ แช่ก่อนเลย
อืม อ๋อ อืม ก็ง่ายนะคะ อืม แบบเป็นอะไรที่หาง่ายด้วยค่ะ
มันก็จะลด ใช่ น่ะค่ะ คือเราพยายามแบบนี้ เมนูสุขภาพของเราอะ พยายามที่ไม่ให้มีผลกระทบ ต่อ ต่อชีวิตประจำวันของเราด้วย ซึ่ง 1 ทำง่ายด้วย สอง ทำไวด้วย สาม มันต้องไม่เสียเวลา เพราะเราต้องทำงานด้วย เรามีอย่างอื่นที่ต้องทำหลายอย่าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ จะให้แบบใช้เวลามาอยู่กับอาหาร 2 ชั่วโมงอะ ไม่ได้แล้วอะค่ะ ทำไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย
อืม ค่ะ อ้อ อือฮึ เยี่ยม ค่ะ อา เข้าใจเลยค่ะ อืม ค่ะ อืม เข้าใจเลย แล้วส่วนของน้ำจิ้มล่ะคะ? น้ำจิ้มเนี่ย เราแบบมีส่วนประกอบอะไร? ที่แบบเฉพาะสุขภาพของเราเลย มีไหมคะ?
ก็น่าจะ อ เป็นน้ำจิ้มปกติเนี่ยแหละ ก็คือเป็นน้ำจิ้มซีฟูด แต่ว่าเคล็ดลับของมันน่ะค่ะ เราอะจะใส่ถั่วตัดลงไปด้วย
ส่วนประกอบที่ดีค่ะ อืม อือฮึ อา ถั่วตัดเลยนะคะ
อืม ใช่ ๆ การที่เราใส่ถั่วตัด
อืม ค่ะ แล้วทำยังไงอะคะ ถั่วตัดตรงนี้? ค่ะ
ถั่ว ก็ เราก็เหมือนน้ำจิ้มซีฟูดปกติใช่ไหมคะ ที่ตำหอม เอ่อ ไม่ใช่สิ หอมไม่มี กระเทียมกับพริก ใช่ไหมคะ แล้วก็บีบมะนาว น้ำตาลปี๊บ เอ่อ แล้วก็น้ำปลา แล้วก็ใส่เกลือไปนิดหนึ่ง แต่เราอะก็จะโขลกเรื่องของ ไอ้ ถั่วอัดอะค่ะ ถั่วที่มัน ป เป็นถั่วที่เป็นแผ่น ๆ ที่มันมีความเค็มอะ นึกออกไหมคะ? เอ๊ย ความหวานอะค่ะ ที่เป็นถั่วตัดอะค่ะ ถ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าถั่วกระจก
ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อือฮึ